Das stimmt, ja.
Genau, ja. Oder ja, ja
Ja.
Ja, oder auch zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen, die Saleszeit nutzen, Saisonwechsel, dass man halt Winterjacken im Frühjahr holt oder irgendwelche Techniksachen, dann Black Friday, oder Newsletterrabatte nutzt, ja.
Ich Mhm. Mhm. Ja, äh, stimmt, ja, ja. So sehe ich das ähnlich. Also, wir machen das auch viel beim, ähm, Lebensmitteleinkauf. Ähm, wir haben ja 'n Tegut. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Bundesland habt. Tegut? Ne.
Genau. Mhm. Mhm. Ne, das Tegut sagt mir nichts, ne.
Okay, das ist so 'n so 'n Mittelding zwischen Bio und Supermarkt. Also, die versuch die haben jetzt, glaube ich, 'n schweizer Eigentümer seit 'n paar Jahren. Die versuchten jetzt eher so 'n bisschen in die Supermarktrichtung zu gehen, aber die haben viel regional, äh, viel bio. Also, hier in Hessen ich glaube, Thüringen gibt's das noch und
Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
hm, ich meine Bayern, hat das auch noch. Also, die sind nicht deutschlandweit vertreten. Auf jeden Fall, was bei Tegut super ist, ist, ähm, die werfen die Sachen nicht weg, sondern die reduzieren die mit, ähm, 30 %, 50 % und manchmal sogar mit 75 % Stickern.
Mhm. Mhm. Ja.
Und f wenn man jetzt weiß, äh, wann die die neuen, äh, Sachen reinbekommen, das ist hier vor Ort dann meistens donnerstags und, äh, montags, ähm, dann kann man grade so abends oder frühmorgens da echte Schnäppchen machen und ich sage mal, H Hühnchenbrust, die noch toll aussieht, für 50 % runter äh, gesetzt kaufen und ist trotzdem Bioqualität. Oder gestern zum Beispiel waren wir einkaufen, da haben wir 4 Avocados geholt, die sehen top aus, da ist nichts dran. Die waren 75 % runtergesetzt. Bioavocados, die sonst das Stück 3 € gekostet haben und da freut man sich dann natürlich auch einfach. Das ist dann 'n richtiger Schnäpper, ähm, gewesen, ne, und die haben das sehr oft. Ja? Das, äh das lohnt sich einfach.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Wow. Mhm. Ja. Das glaube ich. Mhm. Das glaube ich, ja. Das ist ja richtig gut, ja.
Mhm. Mhm. Ja.
Voll gut, ja. Mhm.